うん、だ、そういう人とは、あの、友達として、仕事を超えた友達として、まあ仮に辞めても、職場が変わっても、ずっと友達関係を続けていける人なんですよね。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。つまり、あ。
うーん。 で、さっきの質問すいません、うん、はい。あの「どうしてそうなったんですか？」っておっしゃったじゃないですか。「なんでそういうふうに一線を引くことになったんですか？」って。で、これは、もう職場でいろんな人の話する人多いじゃないですか、なんか。
あ、どうぞ、どうぞ。はいはい。今質問、はいはい。 はいはい。
他の人の話とか。そうです。その通りです。うん、それがもう苦手だから、そうゆうふうにしてるって感じですね。
あ、そのなんかゴシップ話みたいなそういうことですか？ああ、はいはいはい。 ああ、なるほど。なんかそれは自分がそういうなんかゴシップの対象になったわけじゃなくて、なんか、ま、そういうゴシップ話をするなんか同僚とかを見て、なんかそういうのに巻き込まれたくないから、ちょっとなんか、じ保身を、に走るみたいなそういう感じだったんですかね？
そう。 うん。 うん。 あ。 そ、うん、うすそうですね、それを保身に走ると言われたらそうかもしれないですね。もうそれが、大丈夫です。だけどそういうことかって今わかりました。まあ、そうです、自己防衛のために、それをたぶんやってるんだと思います。あの、その、うん、うん、うん。
はいはいはい。 あ、ごめんなさい、ちょっとね はいはい。 <chuckles> ああ。 はいはい。あ、でもそれはなんはいはい。 大事な考え方だと思います。はいはい。
あの特にね、女性同士って、こういう話が多いんですよ、人のゴシップとか。